لأ بدون توافق في المشاعر خالص، يعني ما فيش
ما كانش يعني هو طب هو الشخص ذات نفسه كان بيحبك مثلًا؟
آه آه للأسف يعني للأسف بس بس أنا من ناحيتي ما ما كانش في أي مشاعر حب خالص، ولا في توافق خالص بيننا، ولا كُنت مقتنعة حتّى بالشخصيّة نفسها، ف فأنا آه، فعلًا. أنا كنت جريئة جدًا جدًا ل ما قدرتش أستحمّل أستحمل هُم شهرين هُم شهرين آه فواجِهته
جميل. اعترفتِ له طيب؟ <laughs> يا سلام! الجرأة ساعتها بالنسبة لِك كانت هي ال طوق النجاة.
أيوه، أيوه واجهته قُلت له أنا م أنا يعني مش هاقدر أستمر في العلاقة دي وأنا م أنا باصارحك يعني من دلوقتي عشان خلا ما تقولش إن أنا ظلمتك بعد كده. فطبعًا اتّهمني بقى أ بحاجات آه. <laughs>
وهو كان آه احكِ لي بقى، اتّهمِك إن مثلًا إيه، هل مثلًا شكله مش عاجبِك أو إن مثلًا ماديًا مش عاجبِك؟
لأ لا اتّهمني هو كان فيه كل الصفات يعني اللي تخلّيه يعجب مثلًا أي واحدة، بس هو اتّهمني ساعتها إن أنا أكيد في حد في حياتي، وإن أنا أعرف بقى حد وإن أنا مع إنّي أنا
آه. طبعًا الموضوع بقى كِبر في ال بالنسبة للأب أو كده. إمم.
آه في العيلة، هو كِبِر في العيلة فعلًا يعني ف فكانت تجربة صعبة، كانت تجربة صعبة أسوأ تجربة.
ياه! و وحصل ساعتها إيه لمّا كِبِر في العيلة هل الموضوع بالنسبة لِك كان كان زي محل شك؟
والله ده كان الموضوع حصل خلاف بقى بين والدي وبين أخوه، كان موضوع كبير يعني الحقيقة كان موضوع م
أنتِ اتأذيتِ فيه طيب؟ هل والدِك اتعَرّض ليكِ بحاجة زي مثلًا اتأذّى أو قال لِك ليه عملتِ كده أو لأ أنا غلطان لأ أنتِ ما ينفعش تعملي كده؟ إمم.
آه. <chuckles> قَعَد مخاصمني فترة كبيرة جدًا جدًا ما يكلمنيش للأسف، يعني ما كانش مُدرك يعني مشاعري بقى وكده و بس الحقيقة آه آآ في الآخر لمّا لقاني يعني تعبت بقى و و حصل لي بقى يعني لأنّه والدي مخاصمني فطبعًا تأثير ده عليَّ كان آه حاجة نفسيّة جدًا جدًا كانت حاجة نفسيّة سيئة كنت في حالة نفسيّة سيئة جدًا ساعتها، وكنت مش قادرة بقى إن أنا أتحمّل خصامه ده ليَّ و وزعله منّي وكده و
طب تغاضى عنها في الآخر؟ آه مشاكل بقى وإن ت نفسيًا بالنسبة لِك كان ما كانش حل إمم. أنت والدِك كان مُفتقر للحوا حِتّة التفاهم والّا آآ مُفتقر للت للمشاعر عمومًا؟
والله أبدًا.

آه، آه فعلًا هو يعني أنا بادين له بصراحة بال بالحِتّة دي، إن هو وقِف جنبي. آه طبعًا، طبعًا باشكره جدًا، جدًا، هو ال عارف، حّمسني بقى وشجّعني، أنا ما كانش عَندي الجُرأة إن أنا أواجه الموقِف ده، فاخويا بصراحة كان موقِفه جميل. إمم.
آه، يعني بتشكريه. كويس. طَب اختيارِك بقى اللي كان التاني، اللي هو في الجواز، كان اختيار صح وموفّق؟
أيوه. آه. جدًا، الحمد لله، <chuckles> الحمد لله.
ده كان إختيار الصح الموفّق.
آه، جدًا. يعني على ال
طَب أنتِ لقيتِ فيه إيه بقى، إختلافه مثلًا في ال في اللي قبْله، يعني مثلًا هل كانت بينكم وبين بعض كيميا بقى زي ما قلتِ كده في القِيَم والمشاعر والّا أن يعني أنتِ مثلًا، ممكن بقى نقول، يعني أنتِ حبّيتيه والّا هو اللي حبِّك؟
أيوه. إحنا الإتنين في نفْس التوقيت، يعني إحنا اتقابلنا و في مكان و وحبّينا بعض و وال وهو أنا لفَتت نظرُه وهو لفَت نظري برضه، وحَب حَب يعني هو يعني إحنا الإتنين في نفس التوقيت بالضبط، فكان في بقى كيميا جميلة جدًا عكْس التجربة الأوّلانية، ما كانش في كيميا خالص بيننا. ف
جميل، يا سلام! وجِه اتقدِّم؟
آه طبعًا، طبعًا. جِه اتقدِّم واتجوّزنا الحمد لله، آه كان موجود.
يعني والدِك كان موجود ساعتها؟ الحمد لله، كان س طَب و ووالدِك ما كانش عَنده أي تعقيب عليه مثلًا، ما قالّكيش لأ، ده شايف إن هو مش وِحش أو شايفه لأ، وِحش شوية في حاجة أو كذا أو كذا؟
بالعكس، عجَبه جدًا. <giggles>
<laughs> كان ساعتها والدِك بقى بدأ يتكلّم معاكِ والأمور رجعِت لمجاريها والّا لأ؟ كان لس يعني ما زال
آه. آه، هي كان بعدَها بفترة بسيطة، يعني بعدها م ما فيش مثلًا يعني سَنة مثلًا، آآ، عدِّت و وحصَل بقى ال التقارُب ده وهو بقى ت أت آه، اتقدِّم لي وهو يعني والدي بقى يعني عجَبه برضه وسأل عليه و و وحس إن فعلًا آه، قُل.
آه. كويس أوي. جميل. طَب أنتِ شايفة آه، اتفضّلي.
حَس إن هو ف يعني فرصة حلوة يعني، مش مش حد أي كلام، آه.
آمم. فرصة كويسة.

لأ خالص. لأ خالص. آآ لأ مش م ويعني أنا يعني يمكن خُضت تجربة زي دي قبل جوازي يعني آه. يعني <laughs>
ما فيش. و لأ احكِ لي، لأ ثانية بقى، أنا عايزِك تحكي لي التجربة دي كاملة كان فيه ساعتها إيه؟ القِيَم أكتر؟
<chuckles> لأ ي آه. كان فيه قِيَم وكل حاجة، وفيه يعني كان في قرابة كمان وبتاع، بس ما فيش مشاعر خالص من ناحيتي أنا آه. <laughs>
آه. شكل كده تحت السواهي دواهي آه. أنا عايزِك <laughs> تحكي لي بقى من اللي هو من أول ما البذرة بقى بدأت تكبر كده. اللي هو تحُطّي كده البزراية تبدأ تكبر بقى حُبُّكم مع بعض امم وليدة بقى، لحظات وليدة كده.
<chuckles> لأ ف آه. لأ ال ال ال التجربة دي كانت ت أصعب تجربة مرّيت بيها في حياتي الحقيقة يعني. إنّي آآ يعني كان ق قريّب يعني، وكده واتقدّم لي و ووالدي وافق عليه آه. والدي وافق عليه و آه، بالضبط كده. بس لأ، بس ك هي كانت فترة خطوبة بس الحمد لله يعني ما
آه. كان كنتِ مغصوبة مثلًا؟ اتغصبتِ عليه فترة يعني إمم. أنا فاهم. لا، لأ أنا اللي أنا أقصده أنتِ انغصبتِ عليه لفترة إن هو يعني مش حابّاه أصلًا من البداية بس والدِك غصبِك عليه بحيث إن هو يكون إمم.
و إمم. أيوه. بالضبط. بالضبط كده. هو والدي طبعًا كان ابن أخوه فكان حابب جدًا إن هو يعني آآ اش بالضبط كده. آآ شايفه من وجهة نظره هو، شايف إن ده شخص هو يعني هو ده المناسب جدًا ليّا، وطبعًا الأبّهات ويعني ما بيبقوش يعني أ الحتّة اللي هي بتاعة العاطفة دي بالنسبة لهم، بالنسبة لزواج بنتهم مش آه. مش مهمة أوي آه. آه. آه.
يناسبوا بعض أو كده. كويس. طب خلّيني أسأل بتبقى مُنتهية ممكن مثلًا بالنسبة لِك؟ آه. طب هل مثلًا الحُب ساعتها كان بدون توافُق في القِيَم والّا بدون توافُق في المشاعر؟

آه بالضبط كده، أ أ كان بالنسبة لي كده يعني في الأيام دي، فعلًا أنا لمّا يعني شُفته واتكلمت معاه، لقيته فيه كُلّ الصفات اللي أنا كنت ساعتها بادوّر عليها، اللي أنا باتمناه، صفات حلوة كتير، ممكن تكون من وجهة نظري أنا، يعني عل على فكرة وممكن حد تاني م ما يكونش الصفات دي موجودة فيه ك
امم. بتتمنيها، آه. وهو ما زال موجود وبت بتشيدوا ليه الحاجة دي؟
أيوه طبعًا طبعًا، وعارف يعني و
يعني كويس أوي، كويس جدًا. طب و
والمصيبة بقى إنه <chuckles> إن هو بيغِير جدًا بقى من ال <laughs> ل
أيوه. بيغِير ب ف في حياتِك عمومًا.
من الموقف ال الموقف الأولاني ده، بيغِير من الشخصية ال آه.
آه، إلى وقتنا هذا؟ أو إلى وقتِك هذا يعني؟
آآ، لأ، ده كمان ده في حاجة يعني آآ، <laughs> الشخصية دي اتوفت إلى رحمة الله يعني اللي هي الأولانية دي، <chuckles> فهو برض ومع ذلك برضو ما بيحبش يجيب سيرته، يعني سبحان الله، ما بيحبش يجيب سيرته برضو.
امم. آه! ومع ذلك هو طب حد بقى من الأولاد عندِك آآ يعرف الحوار؟
امم. آه حاكيه لهم، <chuckles> حاكيه لهم عليه.
وما حدش ما حدش فيهم بقى بيحب بقى يضايق مثلًا، آآ، والده بقى ويقول له مثلًا كذا يا بابا أو كذا، ما بيحصلش كده؟
<chuckles> ل لا لأ، لأ ما يقدروش يتكلموا مع باباهم في حاجة زي كده خالص، هو أنا عشان ولادي بس أصحابي أوي، ف فأنا حاكيه لهم يعني، آه، حاكيه لهم، امم.
آه طبعًا بتبقى عيب، امم. ممتاز أوي. أنتِ إزاي طيب خليتِ أولادك يبقوا صحابِك بالشكل ده؟
باحكي لهم على كُلّ حاجة وهُم بيحكوا لي على كُلّ حاجة، إحنا صحاب جدًا جدًا، معتبرينني إن أنا ما فيش، ما بيخبوش عليَّ حاجة أبدًا، أبدًا، حتى في حياتهم ال يعني ال أسرارهم كمان، آآ، يعني أي حد فيهم برضو بيشوف بنت تعجبه بييجي على طول يقول لي: "أنا شُفت مثلًا واحدة وعجبتني." أي حد آآ، آآ، يعني أي موقف بيمر بالضبط.
ما فيش أي حاجة بيخبوها؟ كويس. كويس أوي. تبقي سند ليه كده و ويعني بتبقي فعلًا واقفة جنبه.